อยากจะรู้อะค่ะว่าสตรีมมิงอะค่ะ เปลี่ยนการดูทีวีของคุณยังไงบ้างอะคะ?
โอ้โฮ การมาถึงของ สตรีมมิง เนี่ยนะครับ เราต้องบอกเลยว่า มันเหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเราเลยนะ สตรีมมิงเนี่ย คือ
ค่ะ ค่ะ ยังไงคะ? การที่ จุดเปลี่ยน เลย ยังไงดีคะ?
คือผมรู้สึกว่า โตะ เมื่อก่อนน่ะครับ ก่อนที่เราจะมีสตรีมมิงเข้ามาเนี่ยเนาะ เราจะไปคลุกคลีอยู่กับ เอ่อ เขาเรียกว่าไงครับ เป็นทีวีทั่ว ๆ ไปตามบ้าน งี้เนาะ แบบดูช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 3 อะไร ไรประมาณเนี้ย ใช่ ใช่ ๆ จริง ๆ อะครับ ต้องบอกว่ามันจะมีเหมือนกับ สำหรับผม ผมจะมียุคหนึ่งที่มันมีความคล้ายคลึงกับ สตรีมมิง ก็คือในยุคของช่วงยูทูบที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่ ๆ อะครับ สำหรับผมนะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ วนไป <chuckles> ค่ะ ค่ะ ยังไงคะ? อา ย้อนอดีตไปเมื่อหลายปีที่แล้ว มันมีความเหมือนกันยังไงดีคะ?
ใช่ คืออันเนี้ยเราจะต้อง อะ แพลนเรื่องของสตรีมมิงกับยูทูบเนี่ย มันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนกันดง ตรงที่ว่า เราไม่จำเป็นต้องรอเวลาครับ คือมันจะเป็นความรู้สึกแบบเราอยากดูเวลาไหน เราก็สามารถดูได้เลย เราสามารถเปิดดูได้ ณ ตอนนั้นเลย เราไม่จำเป็นต้องแบบว่า เฮ้ย จะต้องมารอ เจ็ด โมงเช้า หรือว่าต้องมารอ สิบ โมง ใช่ ๆ คือ คือเมื่อก่อนน่ะการดูทีวีของเรา ใช่ไหม มัน มันไม่สามารถเลือกได้ครับ มันจะต้องดูตามช่วงเวลาที่ทางช่องทีวีอะ เขาอะได้จัดให้เราเอาไว้เพียงแค่นั้นใช่ไหม?
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ไม่ต้องตามเวลา ค่ะ ค่ะ ค่ะ เป๊ะ ๆ ใช่ เป๊ะ ๆ แล้วก็อย่างที่คุณพูด ก็คือทีวีปกติทั่วไปสมัยก่อน ก็คือเลือกเวลาดูไม่ได้ ถ้าพลาดก็คือพลาดเลย ย้อนดูไม่ได้แบบนี้เลยไหมคะ?
ใช่ ใช่ ใช่ ๆ ครับ ก็อาจจะถามว่าย้อนดูได้ไหม? ก็อาจจะพอย้อนดูได้ครับ เพราะว่าหลาย ๆ ครั้งเนี่ย ทีวีเขาก็จะพยายามฉายเรื่องซ้ำให้เราดูเนาะ แต่อันเนี้ยมันเหมือนจะเป็นเรื่องที่ ดีนะ แต่สำหรับบางคน
ค่ะ อา กำหนดเวลา ค่ะ
เออ แล้วสำหรับ ส สำ สำหรับบางคนน่ะมันก็กลายเป็นเรื่องที่แย่เหมือนกันนะ เพราะว่าอย่างสมมุติ ใช่ไหม วันนี้ผมมีเวลาอยู่ 3 วัน เราตั้งใจจะจัดเวลาดูหนังหรือว่าดูการ์ตูนน่ะ ให้มันมีความต่อเนื่องยาวไปเลย ใช่ไหม 3 วัน แต่สิ่งที่เราพบเจออะครับ ก็คือวันเนี้ยเราดูตอนนี้แล้ว พรุ่งนี้อะครับเขาดันฉายตอนเดิมเพื่อที่จะให้คนที่เขาไม่ได้ดู ใช่ กลายเป็นว่ามันมาซ้ำ แล้วเราแบบไม่ได้ดูแบบต่อเนื่อง อะไรอย่างเงี้ย อา
ยังไงคะ? ค่ะ ค่ะ ยังไงคะ? มาซ้ำ <chuckles> ค่ะ อา ค่ะ อรรถรสลดลงแล้วทีนี้ เพราะว่าจากที่คุณบอก คือจัดตารางมาอย่างแบบว่า โอ้ วันนี้ว่าง 3 วันเนาะ มาจัดตาราง ปรากฏว่า เจอชะ แบบ เจอตอนซ้ำ ๆ ความรู้สึกเป็นยังไงคะ?
อืม คือตอนนั้นน่ะ ด้วยความที่เราเลือกมากไม่ได้ครับ คือเขาก็ เขา คือ คือ คือ คือทีวีเขาก็ฉายเป็นอย่างมาเงี้ยตลอดแหละ คือเรารู้พฤติกรรมของเขาแหละครับ แบบ อะ บางทีเขาก็ฉายมา อาจจะมีการฉายซ้ำ อาจจะมีการเอาเรื่องซ้ำมาเก็บคนที่ตกหล่นบ้าง อะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะ แต่ว่านั่นแหละครับ มันเป็นสิ่งที่เราแบบ เรา เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราก็พยายามทำใจยอมรับมันให้มาก ๆ ครับ แล้วเราก็ อะ เราก็มาดูว่า เฮ้ย! ตอนนี้ ใช่ เราก็อาจจะต้องมีการมาดูว่า เออ ตอนนี้อาจจะเป็นตอนซ้ำ อะไรอย่างเงี้ย อา เราก็อาจจะไปดูวันหลังว่า โอเค พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูใหม่ว่ามันจะซ้ำหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย มันจะต้องเป็นแบบพฤติกรรมจำพวกประมาณนี้แทน ซึ่งมันน่ะไม่เหมือนกับการมีสตรีมมิงอะครับ พอสตรีมมิงอะ ก็คือพอสตรีมมิงมันเข้ามาเนี่ย ก็แบบเรา เราทำทุกอย่างง่ายมากเลยครับ เรา เรา เราสามารถแบบเลือกตอนที่เราต้องการได้เลย เราสามารถเลือกดู ใช่ เราสามารถเลือกดูของที่เราแบบ ของที่เราอยากจะดูได้เลยทันที จะดูตอนต่อก็ดูได้เลยในทันที แล้วไม่จำเป็นต้องมาดูว่า เฮ้ย! วันนี้จะเป็นเรื่องไหน วันนี้เป็นเรื่องอะไร
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ทำใจ ยอมรับ <chuckles> เออ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ยังไงคะ? ค่ะ อืม อา สะดวกขึ้น ค่ะ ค่ะ อา ไม่ต้องรอเวลา ค่ะ
ใช่ ๆ คือเราไม่ต้องรอเวลา ผมก็เลยรู้สึกว่า การมาถึงของสตรีมมิงอะครับ มันช่วยสำหรับคนที่เขามีเวลาดูแล้วกันเนาะ คนที่เขามีเวลาดูเยอะ ๆ อะไรอย่างเงี้ย มันรู้สึกว่าจะทำให้คนเราเนี่ย อา มันสะดวก ทำให้คนเหล่านี้เขารู้สึกดูแล้วมีความสุข เพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องรอ อย่างเงี้ย
ค่ะ ค่ะ ก็สะดวก อือ อา ค่ะ ดีมากเลยค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอก ถ้าเป็นรายการสมัยก่อน ถ ถึงฉายซ้ำเราก็ต้องจำใจ ใช้คำว่าจำใจดูไป แต่พอ ส สตรีมมิงเข้ามาเนี่ย การ พฤติกรรมการดูนี่เปลี่ยนไปแบบดีมาก ๆ เพราะว่านอกจากแบบไม่ต้องมาดูตอนซ้ำอะค่ะ เรายังวางแผนเวลาดูได้อีก แล้วนอกจากนั้น ก็คือสามารถดูตอนต่อไปได้ มันเสริมอรรถรสในการดูแบบนี้เลยไหมคะ?
อืม ใช่ อืม ใช่ครับ ใช่ ๆ คือการที่มีสตรีมมิง หรือพวกยูทูบเข้ามาเนี่ย คืออย่างที่บอกครับ มัน มันเสริมในเรื่องของการดูของเราอะเข้ามาได้มากเลย เพราะว่า 1 คือเราแบบ เราไม่ต้องรอครับ หลัก ๆ คือเราไม่ต้องรออะไรเลย เราอยากดูปุ๊บ เราเปิดดูได้ทันที เราทำสิ่งที่เราต้องการได้ในทันทีครับ เราไม่จำเป็นต้องมาแบบว่า เฮ้ย ฉันแบบจะต้อง อ่า รอถึงวันเวลาที่เขากำหนด อา ใช่ ใช่ครับ ผมว่า ตรงเนี้ยมันคือข้อดีของการที่เรามีสตรีมมิงเข้ามา แต่ในบางครั้งอะครับ พอ สตรีมมิงเข้ามา มันก็ มันก็อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีได้เหมือนกันนะ เพราะว่าพอสตรีมมิงเข้ามาใช่ไหม? อา
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ กำหนดเวลา อา ค่ะ ค่ะ ยังไงคะ? โอ้โฮ! ค่ะ ขอ ขอราย ลงรายละเอียดนิดหนึ่งว่า พอพูดว่าเรื่องไม่ดีเนี่ย อยากรู้เลยค่ะว่า สำหรับคุณเนี่ย สตรีมมิงเข้ามาแล้วมันมีข้อไม่ดียังไงบ้างอะคะ?
จริง ๆ มันก็ไม่ถึงกับไม่ดีขนาดนั้นหรอกครับผม สำหรับผมนะ คือคำว่าไม่ดีเนี่ยหมายถึงว่า บางครั้งอะเวลาเรากับแฟนว่า เฮ้ย เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องนี้ด้วยกันนะ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับ มันก็กลายเป็นว่าเขาบอกว่า เขาดูแล้วอะ ก็เขาดูแล้ว อะไรอย่างงี้ เออ ใช่ เขาก็บอกว่า เออ เออ เขาก็บอกว่าเขาอะดูแล้ว แล้วบางทีเราก็แบบ อุ๊ย ทำไมดูไม่รอเราเลย อะไรอย่างงี้ มันก็อาจจะมีได้
ค่ะ ค่ะ อ้าว <chuckles> เสียงั้น <chuckles> ค่ะ อืม มีงอนกันไหมคะอย่างงี้? <chuckles>
มันก็อาจจะไม่ถึงกับงอนแล้วครับ แต่ว่า เหม่อ คือบางครั้งเราแบบ เขาเรียกว่าไงอะ คือเรา เรารู้สึกว่า
ความตั้งใจ
อืม มัน มันก็ไม่ใช่อะ แต่
ใช่ไหม? ความตั้งใจที่จะดูด้วยกันน่ะค่ะ มันแบบว่า รู้สึกว่าโดนบั่นทอนลงด้วยคำว่า "อ๋อ! ฉันดูแล้ว" มันก็เลยแบบ โอ๊ย! เสียความตั้งใจ อะไรอย่างงี้ไหมคะ?
อา ใช่ ๆ ๆ ๆ <chuckles> ใช่ ใช่ ๆ ๆ คือหลัก ๆ มัน ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นความ ความตั้งใจนั่นแหละ หลัก ๆ ครับ เพราะอย่างที่บอก คือเราก็แบบ เออ ตั้งใจมาดูด้วยกัน อะไรเงี้ย แต่พอเอาเวลาเข้าจริง ๆ ปุ๊บ! อ้าว เขาดูไปแล้ว แล้วเราทำไงได้? เราก็ทำอะไรไม่ได้ครับ เราก็ต้องไปดูคนเดียว ซึ่งบางครั้งเราก็ เออ ก็บอกแล้วว่า "เดี๋ยวเราดูด้วย" อะไรเงี้ย อา อือ
ค่ะ อา ค่ะ <chuckles> งั้น เหงา ๆ อะเนาะแบบอารมณ์น้อยใจนิด ๆ แล้วอย่างงี้อะค่ะ ก็คืออย่างที่คุณยกตัวอย่างมาว่าสตรีมมิงอะ บางทีอะเราอยากดูกับแฟนเนาะ แฟนคุณ อะไรเงี้ย แต่แฟนดูแล้ว อะค่ะ ถ้าเราย้อนกลับไปอะค่ะ ถ้าเทียบอะ อา ในจอ เขาเรียกว่าจอทีวีสมัยก่อนเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยก็จะต้องมา ด้วยความที่เป็นกำหนดการ แบบเป๊ะ ๆ ตรงเวลา อะไรอย่างเงี้ย การดูกันเป็นแบบหมู่คณะครอบครัวอะค่ะ มันเปลี่ยนแปลงยังไงกับสตรีมมิงในปัจจุบันบ้างคะ? ยังดูเป็นแบบว่า โหมโรงมาเป็นแบบครอบครัวบ้างไหมอะคะ?
ครับผม ครับ อือ อืม <tsk> อันนี้เนี่ยผมว่า การเอา เอาอีกที ยังไงนะครับ? ขออีกทีได้ไหมครับ?
หมายถึงว่า ส สมัยก่อนเนาะ แบบว่าเวลาเราดูทีวีเนี่ย เราก็จะดูกันเป็นแบบหมู่ เป็นครอบครัวค่ะ พอสตรีมมิงเข้ามาอะค่ะ พฤติกรรมการดูทีวีที่เป็นหมู่ เป็นรวมเนี่ย คุณว่ามันหายไปเยอะไหมอะคะ?
อืม อา ครับ อืม อันนี้ผมว่ามันแล้วแต่เลยละกันครับ จริง ๆ แล้วอะ หลาย ๆ บ้านอะครับ เขาก็ยังจะมีการมานั่งดูด้วยกันเนาะ แต่เปอร์เซ็นต์ในการที่จะมานั่งดูด้วยกันน่ะ ถ้ามันจะลดลงครับ อันนี้ก็ต้องพูดว่ามัน มันลดลงไปจริง ๆ ครับ เพราะว่า 1 คืออย่างที่พูดคือ แว กรณีที่มันมีสตรีมมิงเข้ามาเนี่ยเนาะ บางคนเขาก็จะพูดว่า "เฮ้ย เขาดูแล้ว เขาไปดูล่วงหน้ามาแล้ว" อะไรอย่างเงี้ย ใช่ คือมันกลายเป็นว่า ต่างคนเขาก็ต่างไปดูของตัวเองมาแล้ว มันก็เลยทำให้บางคนเขาก็ อา เขาก็ เขาก็ไม่จำเป็นต้องมาดูซ้ำ อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม อา มันก็เลยอาจทำให้คนนี้
ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ ต่างคนต่างดู <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ แล้วอย่างงี้อะค่ะ ค่ะ อ่า แล้วอย่างงี้ กำลังจะถามเลยค่ะว่า อย่างถ้าที่บ้านเนี่ยมีคนดูก่อนเนี่ย มีอารมณ์มาแบบสปอยล์ให้เราฟังไหมคะ? ว่าเนี่ยดูแล้วจะต้องเป็นอย่างงี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา ครับผม อื้อฮือ! คืออันนี้ผมก็ ข้อดีมันก็นิดหนึ่งเนาะ คือมันก็มีบ้างครับ แต่มันออกในแนวเชิงแบบ เชิงตลก ๆ มากกว่าแล้วกัน อาจจะไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องจี้ใจดำ หรือว่าเรื่องที่เราต้องจะมีมาแบบ มาพูดคุยกันเป็นเรื่องหนักหนาอะไรกัน อาจจะไม่มีครับ แต่อย่างที่บอกนะครับ คือการมีสตรีมมิงเข้ามาอะ มันก็มีข้อดีแล้วก็อาจจะมองว่า เป็นข้อเสียได้ไหม? มันก็พูด พูดได้ยากครับ แต่ว่าจะมองเป็นข้อเสียก็ได้ จะมองมันเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็ได้ เพราะว่าบางครั้งอะครับ หลาย ๆ คนเขาก็ต้องมีการ อะ แบ่งเวลา จัดสรรเวลาตัวเองเพื่อที่จะมาดู เวะ อะ รายการพร้อม ๆ กันเนาะ แต่การมีสตรีมมิง เงี้ยครับ มันก็เพิ่มทางเลือกให้คนน่ะ เขาอะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา ใช้ชีวิตส่วนตัว ค่ะ อา
ใช่ เพราะฉะนั้นแล้วอะครับ คนที่เขาดูก่อนเนี่ย มันก็อาจจะเป็นเพราะว่า เฮ้ย เขาอาจจะมีแค่แบบ แค่เป็นคนที่มีเรื่องที่จะต้องไปจัดการ อะไรประมาณนี้เนาะ มันก็เลยทำให้เขาอาจจะมาดูพร้อมเราไม่ได้อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของ
ค่ะ อา ค่ะ เวลาใครเวลามัน <chuckles>
ใช่ เวลาใครเวลามัน ใช่ เพราะฉะนั้นแล้วอะครับ สำหรับผม ผมมองว่าจริง ๆ อะ การมีสตรีมมิงเข้ามาอะมันก็ดีเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ว่าเมื่อก่อน ก่อนที่จะมีสตรีมมิงอะมันไม่ดีนะ มันก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งแล้วกันครับที่ทุกคนน่ะ เขาจะต้อง อะ จัดสรรเวลา ทำนู่นทำนี่ให้เรามีเวลาเข้ามาว่างให้มันพร้อมกัน
ค่ะ ค่ะ อืม อา ค่ะ ตามยุคตามสมัย ค่ะ
อา ใช่ ๆ ๆ คือเราต้องพูดว่า มันคือตามยุคตามสมัย ป ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไป หลาย ๆ อย่างมันเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ อะครับ การมีสตรีมมิงเข้ามา อย่างที่พูดคือมัน มัน มันก็ดีครับ เพราะว่ามันจะช่วยให้คนที่เขาแบบชอบ ชื่นชอบในการดูทีวี ในการดูนู่นดูนี่ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ มันก็ทำให้เขาแบบ
ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ก็ดีลได้เยอะขึ้น
ใช่ มันก็ทำให้เขายืดหยุ่นได้เยอะขึ้น ใช่ครับ
ค่ะ อา โอ้ ดีมาก ๆ เลยค่ะ แล้วพูดถึงปัญหาแบบอุปสรรคของสตรีมมิงอะค่ะ สำหรับคุณแบบว่า มีอุปสรรคอะไรไหมคะ? เช่น แบบว่าความเร็วอินเตอร์เน็ต หรือว่า อ่า จะต้องเหมือนแบบสมัครเป็นสมาชิกหลาย ๆ ค่ายอะค่ะ?
อืม ประมาณนั้น อืม ถ้าในเรื่องของสตรีมมิงอะ ความเร็วผมว่ามัน มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาขนาดน้า ถ้าผมมองแล้วมันแอบจะเป็นข้อดีด้วย แต่อาจจะมีหงุดหงิดนิดหนึ่ง ที่แบบว่ามันมีหลายค่ายเสียเหลือเกิน เราไม่รู้ว่าจะเลือก ค่าย ไหน อะไรเงี้ย เออ อัน อัน อัน
ค่ะ ยังไงคะ? <laughs> สมัครหมดไหมคะ? <laughs>
อ อืม ไม่หมดครับ ไม่หมด <laughs> เราไม่สามารถสมัครหมดไหว ม ไม่ไหวจริง ๆ ราคามันก็ มันไม่ได้ถูก ๆ นะ เอาจริง ๆ อะ จริง ๆ มัน จริง ๆ มันก็ถูกแหละ แต่ว่าถ้าเกิดเราจะเอาทุกค่ายมารวมกันใช่ไหม อืม ใช่ เพราะแบบว่ามัน มัน มันไม่สามารถได้อะ คือแบบ อำ ถ้าพูดถึงแบบ อา เดือนละ 100 ใช่ไหม ต่อให้หารกันน่ะ แต่แบบ อ้าว มี สี่ห้า ค่าย อย่างเงี้ย เออ! มันก็ไม่ถูกนะในแต่ละเดือนน่ะ
<laughs> ค่ะ อา ใช่ หลายค่ายเกิน <chuckles> ค่ะ ค่ะ หลายเจ้าอะเนาะ เออ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ ถ้าพูดไปคือ ถ้าคนที่แบบว่า ยิ่งถ้าคนไม่มีตัวหารเนี่ยอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยที่แบบเหมือนมันเยอะเกิน เกินกำลัง อย่างเงี้ยค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ปัญหาเรื่องสปอยล์ในบ้านคุณไม่มีเนาะ แล้วคุณรู้สึกว่าสตรีมมิงเนี่ย พอเข้ามาเนี่ย ปัญหาสปอยล์ในโลกโซเชียลอะ สำหรับคุณมีมากแค่ไหนอะคะ? ในหนังแบบเรื่องหนึ่งอะค่ะ
ใช่ อืม ครับ อืม เรื่องนี้ผม มัน มัน มันก็มีเยอะครับ เรื่องนี้ถ้าเรื่องของการสปอยล์เนี่ยเนาะ มันอยู่ในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารของแต่ละคนมากกว่า หรือพูดง่าย ๆ คือ ในพักหลัง ๆ นะครับ Algorithm อะ มันจะพยายามจับสิ่งที่เราสนใจมาให้เราเสียเยอะ อย่างเช่น ถ้าเราเองเป็นคนสนใจ อา ใช่ คือถ้าเราเองเป็นคนสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับ มัน มันก็จะส่งให้เรามาตลอด คือเรื่องของการสปอยล์เนี่ย เราว่าไม่ได้ครับ จริง ๆ มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรค่าแก่การจะทำแหละ แต่คนน่ะครับมันมีเยอะ เราไม่สามารถไปสอนใครให้เป็นคนดีได้ เราไม่สามารถจะไปสอนใครให้เขา ใช่ เราไม่สามารถไปสอดให้เขาแบบมีความคิดเป็นจิตสาธารณะ ให้เขาเห็นใจคนอื่นว่า "เฮ้ย คุณจะมาสปอยล์หนังให้คนอื่นฟังอะมันไม่ใช่เรื่องดีนะ" คือ คืออย่างที่บอกอะครับ คนที่เขาแบบอาจจะเติบโตมาด้วยแบบ ด้วยความแบบดื้อด้าน อะไรอย่างเงี้ย มัน มันมีครับ คนที่ดูหนังแล้วก็ออกมาสปอยล์ มันก็มีครับ สิ่งที่เราทำได้คือ เราก็พยายามอย่าไปอ่านอะไรซี้ซั้วแค่นั้นแหละครับ
ค่ะ อา ค่ะ อ่า ส่ง ส่งข้อมูล <chuckles> เออ ค่ะ อา ค่ะ ร้อยพ่อพันแม่ <laughs> ค่ะ ค่ะ อา มันจะมี ค่ะ <chuckles> คือห้ามคนอื่นไม่ได้ นี่ชอบมากเลยค่ะ สำหรับคุณ คือห้ามคนอื่นสปอยล์ไม่ได้ แล้วก็ห้ามตัวเองนี่แหละ ที่จะไม่ต้องไปนั่งเสพกับผลงานเหล่านี้ แล้วสำหรับคุณน่ะค่ะ ถ้าจะพูดถึงแบบการสปอยล์หนังเนาะ มันก็จะมีอาชีพหนึ่งที่เพิ่มเข้ามา ก็คือเหมือนพวกยูทูบเบอร์ หรือ Creator ใหม่ ๆ อะค่ะ คุณว่า แบบการที่มีสตรีมมิงอะค่ะ มันสามารถแบบต่อยอด แบบว่าอาชีพพวกนี้ได้ดีแค่ไหนอะคะ?
ใช่ อา โอ้โฮ! เยอะมากเลยครับ ก็คือเหมือนกับว่า มันก็จะมีพวกที่เขาทำพวกรีวิวหนัง มีอะไรพวกนี้เนาะ ผมมองว่า มันก็เป็นอุตสาหกรรมการทำวิดีโอที่ยอดเยี่ยมอยู่เหมือนกันนะครับ อย่างตัวผมเองพูดจริง ๆ บางครั้งอะเรา เราทำงานมา เราไม่ได้มีเวลามาแบบ อะ ต่อให้มีสตรีมมิงเนี่ย บางครั้งเราไม่มีเวลามานั่งดูครับ เรารู้สึกว่าเราเหนื่อย เราล้าจากการทำงาน เงี้ย อา ใช่ หนังเรื่องหนึ่งก็แบบ ช่วงนี้ทำหนังทำนานว่า แบบ 2-3 ชั่วโมง เงี้ย อาจจะแบบไม่ได้มี เวลา นั่งดูขนาดนั้น ผมเองก็จะเลือกไปใช้วิธีการแบบเป็นการดูการเล่าเรื่อง อา เขาก็จะมีการเล่าเรื่องผ่านยูทูบ เงี้ย อา เนี้ยผม ผมก็เบ้ย เคยใช้บริการเขาแล้วกัน ก็ดูครับ ก็ชอบ
ค่ะ อา ค่ะ ยังไงคะ? ค่ะ อา ไม่มีเวลา ค่ะ ค่ะ <chuckles> อา เป็นเสพ ค่ะ ค่ะ อา อา ดี มาก ๆ เลยค่ะ เพราะว่าเหมือนเราจัดสรรเวลาของตัวเองได้อะค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาเปิดมุมมองเรื่องสตรีมมิงที่เปลี่ยนไปอะค่ะ ขอบคุณมาก ๆ นะคะ วันนี้
ใช่ ยินดีมาก ๆ เลยครับ โอ้โฮ วันนี้ก็สนุกจริง ๆ เนาะ เดี๋ยวไว้โอกาสหน้า ไว้คุยกันใหม่นะครับผม สวัสดีครับ